Ja, na klar, habe ich schon habe ich schon verstanden. Das ist tatsächlich 'n guter Tipp. Ähm, ich habe nur ja, ich wollt eben nur so sagen, dass ich das noch nie so dass ich noch nie drüber nachgedacht habe, weil ich eben so denke: „Boah, ich plane das dann ja schon.“ Aber ja, natürlich ist es an sich 'n super Tipp, mir da schon was zurechtzulegen, damit ich da dann nicht so stehe und <inhales> „Oh Gott, was mache ich jetzt?“ Also, ich weiß also ich weiß, mit Negativerfahrungen umzugehen mittlerweile. Ich bin auch, äh, ja, viel älter als damals und ich bin auch, ja, viel unabhängiger geworden, viel selbstbewusster. Von daher, ich ich ich würde mir schon zu helfen wissen, aber natürlich sind das alles so Sachen, das, ach, muss halt nicht sein und schon gar nicht in Australien auf der anderen Seite der Welt, so. Weißt du? <sniffs>
Ja, voll. Also ich wünsche dir auf jeden Fall viel, viel, viel Glück, dass, äh, alles so klappt, wie du dir das vorstellst. Mach dir einfach mal genau, mach dir mal 'n bisschen Gedanken und Plan b, leg dir mal so 'n bisschen paar Punkte zurecht, vielleicht mm, ja, kleinen Notgroschen, äh, dass d 'n du 'n kleines Auffangnetz hast, sage ich mal, weil ich nehme an, du hast ja auch keine Verwandten dort oder so, wo du unterkommen kannst. Ähm, genau, einfach, dass die Fallhöhe dann im im wirklich schlimmsten Fall, den ich dir nicht wünsche <giggles> noch mal ähm, <giggles> ja, <giggles> dass das Karma gar nicht auf die Idee kommt. Ähm, genau, einfach, dass die Fallhöhe nicht so hoch ist.
Ja. Ja. <giggles> Mhm. Ja. Ne, die hab ich nicht. Mhm. Ah, <giggles> Ja, nochmal sagen, bitte. <laughs> <giggles>